हाँ, वो काफ़ी अच्छी फ़िल्म है अगर देखा जाए अ, वो एक तरीके का उसको क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट भी है उसमें और ड्रामा भी है, दोनों ही चीजें हैं और थोड़ा-बहुत एक्शन तो उनको डालना ही होता है वैसे भी, तो वो बहुत ही अच्छे अ, सिनेमा हैं खासकर उन लोगों के लिए जो लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, खासकर ऐसे कि वो कुछ कर गए, कुछ सीख लिए, एकदम से वो अमीर बन गए। हुँ, हुँ। अह अ, व उसी बात कर रहे हैं ना आप? हुँ।
हाँ। ब वही, वही। कि हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं उससे वो वाला जो करैक्टर है गोविंदा का उससे मैं अपने आप को बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ, कि उसमें जो उन्होंने जो एक्टिंग जो एक सीन है ना जिसमें वो लड़की के पापा आएँगे मिलने के लिए बताएगा कि म इसको छोड़ दो मेरे अ, दामाद को छोड़ दो। <clears throat>
अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। अ, राजेश खन्ना जी।
अ, नहीं राजेश खन्ना जी नहीं उसमें अ, नाम मुझे सही बताऊँ मुझे नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है कि वो आते हैं तो वही तभी वो डायलॉग बोलता है कि इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत आसान है, मगर किसी के दिल में जगह बनाना बड़ा मुश्किल, तो बस ये एक डायलॉग है, ये मेरे यूट्यूब में हर बार जब भी मैं उसको चलाता हूँ, तो ये चीज़ मुझे पहले बार में दिख जाती है।
अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। <chuckles> अ, ओके, ओके, ओके। हाँ बिल्कुल, ऐसे उहुँ। तो आपने उम, देखिए मैं मैंने तो अ, बहुत सी फ़िल्में देखी हैं चाहे पुरानी हों, नई हो अ, ऐसे ही अ, मुझे मतलब मोस्टली मुझे रोमैन्टिक फ़िल्में ना पसंद नहीं आती, जिसमें रोमैंस होता है या थोड़ा-सा लव स्टोरी चल रही होती है लेकिन हाल-फिलहाल में मैंने साउथ इंडिया की एक फ़िल्म देखी अ, जिसमें विजय सेतुपति थे और तृषा थीं एक्ट्रेस थीं, वो फ़िल्म का नाम है नाइन्टी सिक्स और जी, जी, जी। वो इतनी अच्छी लव स्टोरी मुझे लगी कि मैं सोचा कि निर्देशक ऐसी फ़िल्में भी बना सकता है, जो एक लव स्टोरी हो कर के उसमें कहीं पर भी ऐसे कोई बोल्ड सीन नहीं थे या फिर कुछ भी नहीं था और इतना अच्छे से वो मूवी अ, निकलती जा रही थी और मैं काफ़ी बार देख सकता हूँ। मैं आपको सच बताऊँ मैं अभी इस फ़िल्म के बारे में बात भी कर रहा हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, इस तरीके का एहसास मुझे वो फ़िल्म से होता है सच बताऊँ।
तो वो बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ मैं, तो आपका ऐसा अच्छा कोई हो? जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अच्छा, समझ गया, समझ गया, समझ गया। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी मु हाँ, हाँ। वो मैंने भी देखी है, उसकी अ, कहानी इतनी बेहतरीन पिरोई गई है और सबसे पसंदीदा मुझे वो बीजीएम है, उसमें जो उन्होंने बैकग्राउन्ड वॉइस डाली वो न अ, एक आवाज़ डाली है, धुन है वो।
जी, जी, जी। हुँ, हुँ।
वो मुझे बहुत पसंद है कि हाँ, और क्या कहानी उस पिक्चर में लिखी गई है, कि 2 लोग रहते हैं जो कि कोई भी उसमें कुछ ऐसा सीन नहीं है और विजय सेतुपति की क्या एक्टिंग रही है उसमें, बिल्कुल वाक़ई में वो वो जो मूवी है वो मैंने भी देखी है। अ, मैंने वो मूवी असल में कई हीरो ने बनाई है अलग-अलग लैंग्वेजो में।
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। वही। अच्छा, अच्छा।